بصراحة أنا وقتها فضلت واقفة بس عمّالة أسرح اللي هو إزاي في مكان زي ده موجود عادي وأنا واقفة فيه دلوقتي! يعني إزاي في حاجة زي كده أصلًا موجودة عادي؟ فبصراحة فضلت واقفة باصة لها، كمان رُحت جايّة مكلمة صحابي، ورُحت جايّة مصورة لهم المكان، ورُحت جايّة قايلة لهم اللي هو إيه ده، اللي هو بصوا بجد أنا واقفة فين! آه بقى مكاني المفضل إن أنا أفضل واقفة وسارحة فيه كمان، رُحت جايّة داخلة كمان قعدت بقى فيه شويّة، قعدت شُفت مكان كده أقعد عليه ما كانش في مثلًا كرسي أو كنبة أو حاجة لأ، قعدت على الأرض فضلت قاعدة على الأرض كمان فترة طويلة كمان.
إمم. <laughs> ده مكانِك المفضل. إمم. ده أنتِ انسجمتِ لدرجة كبيرة. امم.
بالضبط آه وفضلت كمان اللي هو إيه، اللي هو سرحانة الوقت يعدّي وأنا مش حاسّة بيه، كمان سمعت أغاني شغلت أغاني وفضلت قاعدة كمان، ولمّا روّحت بقى <tsk> أنا نسيت أصلًا إن أنا كنت متخانقة معاهم، نسيت إن كان في مشاكل ما بيني وما بينهم، قعدت أحكِي لهم اللي هو بجد هو أنتم عارفين إن إحنا عندنا شلال؟ <giggles> الله <chuckles> و وكنت عمّالة آه والله اللي هو رجعت لبيتي <chuckles> ما هو مهما، ما أعرفش إيه ألِف وأرجع لهم، لأ نسيت أصلًا إن أنا كنت زعلانة منهم بجد، آآ قعدت أسألهم هو أنتم عارفين إن إحنا عندنا شلال هنا في المدينة؟ فيقولوا آه، فأقول لهم: بجد طب ما أنتم ما بتقولوليش ليه؟ <laughs> بالضبط آه فاللي هو أنتم ليه ما قُلتوليش وأنتم إزاي ما قٌلتوليش؟ فاللي هو يقولوا لي عادي إحنا ما جاش في بالنا إن إحنا نقول لِك حاجة زي كده، واللي هو موجود عادي وقُلنا ممكن تكوني شُفتيه، اللي هو أنتِ ما عندكوش فضول ليه وكده آه، فده بقى مكاني المفضل بصراحة بقيت كمان آخد معايا أكل وجِبت له بقى فَرشة، اللي هو ضبطت المكان خلاص المكان كنت قاعدة على الأرض <chuckles> بالضبط هاروح أعيش فيه، بقيت أجيب فَرشة أو كده عشان أقعد عليه عشان ما أقعدش على الأرض وأجيب بقى أغنية مثلًا ساعات آخد معايا كتاب أقرأ فيه، آخد معايا أكل مثلًا وأروح أقعد هناك، فده بقى مكاني يعني.
<laughs> أنتِ مين أصلًا؟ <laughs> أنا هانقل بيتي هناك. <chuckles> صحيح. <chuckles> إزاي ما حدش قال لِك؟ صح. <chuckles> إمم. عارفة آه. ده أنتِ اعتبرتيه مكانِك التاني فعلًا. <laughs> حلو أوي، حلو جميل.